Trời ơi, nhiều chứ bạn! Bởi vậy á là mình khó hoàn thành được cái mục tiêu mình đặt ra dù mình đã cố gắng là vì đó đó, mình không có biết, ưm, cách nói lời từ chối nè. Như là mấy cái, à, lần á mà trong công ty mình rủ nhau đi ăn ngoài nè, ờ, mấy anh chị là lương cũng khá là cao cho nên là, ờ, thường thường á sẽ đi ăn những cái quán mà nó hơi, v ừm, đắt tiền một tí á là mình cũng phải, à đúng rồi mình phải cũng phải trích tiền ra để mà mình đi ăn với mọi người nè. Rồi á, ờ, hay mình hay gặp cái trường hợp là mình phải, à, đi đám cưới bạn bè đó bạn, là cái tháng đó là coi như là mình phải, ờ, lấy cái tiền, ờ, phong trích ra cái tiền phong bì là 1 triệu để mình đi nè, rồi chưa kể là phải mua, ờ, váy vóc nè, rồi mua giày đi đám cưới nè. Trời, tính ra là cũng, ờ, một một khoản đó bạn, trời ơi, cái tháng đó mà hôm nào có đám cưới đi là 1 triệu mấy đó, mình phải tốn tới 1 triệu mấy lận nè.
Ừm. Ừm. Hơi quá tầm ha. <laughs> Rất là khó luôn. À. À, nhiều á nha! <laughs> Rất là nhiều luôn, tức là ngoài những khoản chi phí cố định như là nhà ở hoặc là ăn uống nè và đôi khi là mua sắm á thì bạn lại phát sinh ra một số cái điều như là lâu lâu công ty lại rủ đi ăn đi nhậu, mà trong khi là mình thì lương thấp mới ra trường, mà những cái người à ừ, những cái người đồng nghiệp á, những người cũ thì họ lại lương cao rồi, thành ra là họ ăn uống ở những nơi, ờ, khá là đắt đỏ so với cái thu nhập của bạn ha. Nhưng mà bạn cũng khó để mà từ chối, đúng không? Ồ, rất là khó nha, ừm, thấy thương ghê luôn á!
Đúng rồi. Chính xác luôn đó. Ồ, khó nói lắm, tự nhiên cái lúc đó là ai cũng, ờ, vui vẻ rồi, ờ, ai cũng đi rồi tự nhiên hông lẽ có mình mình hổng đi nữa rất là kỳ, à, sao nói lời từ chối. Ừm, rồi cái cuộc vui đó là mọi người bàn tán với nhau mà mình cũng, ờ, hông có biết cái gì, à hôm sao, mình hông biết cái gì để mà nói chung á, cảm giác là bị lạc lõng trong công ty đó bạn cho nên là mình cảm giác là, ừ, bắt buộc là phải đi thôi chứ giờ biết làm sao.
<laughs> À, mình hoàn toàn hiểu nha. <laughs> Bắt buộc là phải đi thôi.